Allora, parliamo di relazioni umane. Ehm, raccontami un po' come, secondo te, un sorriso può cambiare un incontro tra 2 persone.
Allora io sono una for cioè sono fortemente convinta che un sorriso possa, mhmm, migliorare sia un incontro tra 2 persone a livello professionale proprio, ehm, sia proprio in generale la, mhmm, diciamo la quotidianità, no, la vita che, mhmm, in quel momento sta svolgendo quella giornata di un qualcuno, perché rappresenta poi quello che è un atto gentile che secondo me, nella freneticità che ad oggi caratterizza un po' la vita di tutti, non c'è più, no, sai.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Eh, ho capi capi
Esatto. A me è capitato molto spesso, quando sono andata a fare gli esami, ehm, che è una cosa che non è scontata, no, i ragazzi tendono se s
Scusa, gli esa gli esami universitari?
Esatto, sì, in passato, che i professori, sai, sono abituati a vedersi arrivare queste persone terrorizzate all'esame. Esatto, e e invece io ho notato che hanno sempre preferito il fatto che uno si sedesse sorridendo, facendo veramente un bel sorriso, che il professore, cioè non u un sorriso psicopatica, un sorriso naturale, ecco; <inhales> e e il professore, diciamo, in quel momento, ecco, in un ambiente dove tutti sono terrorizzati, tutti si siedono lì tremanti praticamente, vede un sorriso
Mh, okay. Sì. Eh, beh. <chuckles> Tesi e nervosi, eh.
Esatto, si rende conto innanzitutto che forse hai studiato, e secondo già parti con un piede giusto, perché proprio a livello psicologico, ehm, se il professore magari, ecco, non ti ha mai visto o ti ha visto male a lezione, i 5 secondi, no, quando uno incontra uno sconosciuto, sono fondamentali per farti un'idea di lui. Se tu ti mostri allegro forse è la cosa migliore.
Sì, sì, sì. Mh-mh. Eh, beh. Quindi, c cinque secondi dicono che in cin dici che in 5 secondi, qualcuno si fa diciamo una prima opinione di te?
Mh, sì, secondo, uhm, alcuni scienziati, quando appunto incontri una persona che non conosci, i primi 5 secondi sono essenziali. Nel senso che puoi avere, no, uhm, <smacks lips> a livello di, diciamo, feedback, se quella persona ti è simpatica oppure no. È chiaro poi che nel caso di un esame il professore ti esamina, arrivederci e grazie. Poi se ci si con esatto, se ci si conosce dico esatto, se invece ci si conosce, poi magari chiaramente il l'opinione che hanno di te può cambiare, quindi magari se gli sei stato simpatico all'inizio poi gli può stare antipatico e viceversa.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Hai capit Tu non sai niente, eh. Okay. Quindi tu quei s in quei 5 secondi fai l'investimento di proporre un sorriso.
Certo, esatto, è è un investimento, come dici tu.
Mh-mh, mh, e Okay, ehm, diciamo no, mi parlavi dell'ambito accademico, no, <tsk> quando ti è capitato di fare qualche esame e tu hai f sei subito hai fatto l'entrata col sorriso, ma ti veniva spontaneo oppure era un po' forzato o è proprio il tuo modo di essere così spontaneo?
Mh. Mh-mh. Mh. No, allora io sono una persona abbastanza solare, quindi mi esce spontanea esserlo, però è chiaro che, in una in un contesto universitario dove in realtà tutti quanti abbiamo paura, ehm, diciamo che il sorriso non è la prima cosa che ti verrebbe da fare, però, uhm, io questa cosa l'ho imparata da mio padre, perché paradossalmente mio padre, quando fece il militare, ehm, si ricorda questa cosa dove il suo comandante gli disse, ehm, appunto disse: “Ma tu sorridi sempre, perché sei sempre felice, no?” Eh, in realtà, in quel caso, quel comandante lo prese un po' come per dire: “Ma che cavolo sorridi sem non è che sei scemo?”
Mh-mh. Okay. Sì, certo. Mh-mh. Ah. Sì. <chuckles> Era era quasi invidioso del suo s del suo sorriso.
Esatto. No, di quella t solarità che alcuni non hanno perché guardano un po' tutto in negativo, quindi è anche impossibile per alcune persone essere, no, felici, sorridenti, ecco. Ma non questo non vuol dire che se una persona sorride sempre, è solare e e automaticamente è felice. Magari sta cercando semplicemente di affrontare al meglio la giornata. È meglio ridere e cercare di affrontarla che piangere perché ti butti ancora di più giù. Ehm, e quindi io l'ho applicato e mi sono sempre trovata benissimo, cioè i professori lo gradiscono.
Mh. Mh. Ah. No no certo. <snorts> Alcuni sì. Ah funz funziona?
Sì, abbinato all'educazione, insomma, assolutamente sì.
E tu, nella tua vita diciamo, al di fuori oppure anche in ambito accademico però con gli amici, con le persone che conosci, <swallows> i tuoi compagni di scuola, i tuoi amici, hai mai notato <smacks lips> qualcuno che ti fa un sorriso che non spontaneo, un po' forzato e come ti senti quando ti trovi davanti a ques ai a s a quei sorrisi un po' forzati?
Eh, mi sento in imbarazzo. Cioè, nel senso, mi sento come se, magari ecco, quella persona si sentisse costretta a mostrarti che magari ha gradito o no, la tua battuta, perché sinceramente se non la gradisce, amen. Però la tua presenza proprio, e quindi ci rimango male, dico: “Vabbè, mhmm, onestamente, arrivederci e grazie”. Cioè, non non ci interagisco più con quella persona. Mi è mi è capitato in ambito universitario, essendo una persona molto solare, io faccio amicizia, quindi durante, sai, gli esami, le lezioni, io vado vicino alle persone, faccio: “Ah, piacere, Gaia”, e le persone, sai, mi hanno fatto quel sorriso un po' imbarazzato, come per dire: “Ma c”
Mh-mh. Mh-mh. <laughs> Ah. Ho capito. Mh-mh. Mh mh. Sai quel sorriso un po' stampato, un po' fasullo, no?
Anche imbarazzato, proprio come dire: "Ma questa che vuole?" E quindi io ho detto: "Vabbò, non hai gradito arrivederci e grazie", insomma, ci son rimasta male però ho detto: "Io sono socievole, se tu non lo sei, lo capisco, ciao".
Mhmm. Eh. Mh, <chuckles> <chuckles> Ma è mica magari un esempio concreto da da raccontarvi oppu all'università oppure non so, sul lavoro oppure con gli amici.
Sì, sì, come ti dicevo, a me capitò durante un esame di praticamente, appunto sentivo dei ragazzi che stavano ripetendo, quindi io andai vicino e feci: “Piacere, sono Gaia, ma che cosa state ripetendo? Perché appunto vorrei, uhm, unirmi", ehm, iniziamo a ripetere, ehm. In realtà avevo capito che la mia presenza non era molto gradita. E iniziamo a ripetere appunto quella che era una cosa, ehm, io feci una battuta, perché io sono solita fare molte battute. I ragazzi
Sì? Ah. Mh mh. Ah! Sì. Eh. Fai se fai sempre delle entrate in scena abbastanza arzille.
Sì, sì, sì. È una cosa che, mhmm, mi piace fare, insomma, ehm, e loro secondo me quella battuta non la presero bene, ma era una battuta, non su di loro, era una battuta in generale, forse perché presi dall'ansia, non lo so, fecero tutti un sorriso super imbarazzato e io ti dissi: “Va bene, uhm”, e poi mi me ne andai praticamente, dissi: “Vabbè, ehm, forse vogliono stare da soli, okay.” <chuckles>
<chuckles> Embeh. Mh. Mh mh. Eh. <sighs> Ehm, <tsk> e parlando di magari incontri con degli amici magari maschi, no, non non ti è mai venuto la preoccupazione che magari il tuo sorriso potesse essere magari, tra virgolette "frainteso", no?
Mh mh.
Non so se mi spiego.
Sì, uhm, in realtà no.
Come una una sorta di dimostrazione di disponibilità, uhm, quello intendevo.
Mhmm, uhm, n no, in realtà no, perché, ecco, quando io penso che, uhm, a meno che, uhm, diciamo, ecco, non è il caso dell'università, dove, ecco, presentarsi, andare, essere super su diciamo, gioiosi in un momento di particolare ansia e stress può essere visto male, la la solarità, il sorriso, generalmente ti collegano ad essere una persona solare. Poi è normale che io lo sono di base. Poi se quella persona o quel ragazzo non mi piace, lo si capisce perché sì, certo, sono solare, però se mi fai schifo penso che, cioè, insomma, ti do i segnali con gentilezza, ma te li do.
No. Mh mh. Certo. Mh. Sì sì sì. <laughs> Certo. Certo. Quindi non quindi non hai mai avuto la preoccupazione che i tuoi sorrisi fossero magari intesi come sorrisi un po' maliziosi, un po' civettuoli?
No, no, no, no, no, perché e e ecco, bisogna, io penso che ci sia sempre un contesto e un modo per fare il sorriso, non è che tu bel cioè, stai parlando e a un certo punto ti esce un sorriso im immane, no, così, da copertina di Vogue. È è un un essere un modo proprio di essere, secondo me, che se una persona è particolarmente solare e e fai molte battute, ti viene anche da sorridere, cioè anche adesso in questo momento magari parlando mi viene da, sai, sorridere, e e, insomma, quindi, ecco, mhmm, ovviamente poi ci sono anche i casi come hai detto tu, ehm, ma così come ci sono i casi in cui magari il mio sorriso è stato malizioso, nel senso però di: “Ti voglio dire una cosa, ti voglio mandare a quel paese”, però lo faccio con gentilezza e quindi ci metto un sorriso alla fine, no? Mh.
Ah okay. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. <chuckles> <chuckles> Ho capito, ho capito, ehm, e ti è mai capitato di, non so ehm, mi sembra che tu sia del della parte sud Italia, no? eEh, ti è mai capitato di venire, di andare al nord Italia, ehm, magari non sapere come sorridere perché magari pensavi che il modo di comportarsi, di conoscersi nel nord Italia fosse diverso, quindi eri un po' diciamo, ehm, com s imbarazzata?
Sì. Sì. Sì. Assolutamente. Mi è capitato perché appunto, come hai ben compreso, io sono del sud, quindi al sud c'è anche questa forse maggiore solarità, maggiore apertura. Ehm, ecco, e quindi al nord invece sono un po' tutti più sulle loro. Però io er sì, li ho trovati un po' più chiusi nella mia esperienza, però comunque, ecco, i ragazzi, le ragazze, se tu poi, diciamo ecco, ehm, ti fai conoscere eccetera e lo fai con genuinità, loro comunque, diciamo tranquillamente, si predispongono. Magari non lo fanno loro in primis è più raro che trovi la persona molto più espansiva, solare come lo troviamo al sud, però comunque ti includono, insomma, s non sono così, diciamo, freddi no, come si immaginano magari al sud che lo siano.
Okay. Ah, più chiusi. Mh-mh. Mh-mh. Eh. Sì. Sì, sì. Forse lì lì per lì i rapporti magari sembrano un pochettino più freddi al nord, però poi alla fine
Mh.
non è così. Su le persone poi sono molto amichevoli, molto amiche, cioè molto aperte. Però forse però forse al sud le persone hanno più questa capacità di esser subito aperti, subito ospitali, subito, ehm, simpatici.
Sì, esattamen Mh. Sì, al sud subito prendiamo confidenza come si suol dire, no; ehm, anche in contesti professionali, ehm, siamo, ehm, professionali però a me è capitato, magari durante un esame perché no, di fare una battuta. Il professore ha riso; cioè nel senso, ecco, c'è c'è questa mhmm, ovviamente dipende sempre dall'individuo non è che siamo tutti così, non siamo tutti giullari, insomma, come non lo sono io. Però c'è proprio forse anche una volontà di prendere la vita con meno pesantezza. Da molte persone è così, cioè al sud, secondo me.
Eh, certo. Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> E sì. Mh. Mh-mh. Sì, sì. Ehm, e un'altra cosa oltre il sorriso secondo te qual è un altro gesto o un atteggiamento un del linguaggio corporeo che possa diciamo ingolosire, no forse è la parola sbagliata, mettere a suo agio il tuo interlocutore e renderlo più disponibile per un bel dialogo aperto.
Eh, io penso che per esempio una cosa che pone molti paletti, è l'avere la diciamo, il corpo rannicchiato no. Quindi hai le braccia incrociate, le mani nelle tasche, sembra che tu sei da una parte scocciato dall'altra parte molto chiuso, molto sulle tue. Invece se ti mostri molto più aperto, okay, proprio anche a livello, penso, a livello di, ehm, gesticolare, di essere appunto non rannicchiato in te, quasi come se tu non volessi parlare, la persona lo prende come diciamo è un segnale positivo, quindi che tu vuoi comunicare con quella persona. Così come per esempio non so se è mai capitato a te di vedere qualcuno con la quale parli magari gli dici un'affermazione, la persona si tocca dietro la nuca no. E in quel caso la persona magari sta provando imbarazzo, non sa che dirti. Quando per esempio mi fanno così io dico:" Oddio magari c che gli ho detto, l'ho messo in panico." Quindi sono tut
Ah sì. Mh. Mh-mh-mh. Mh-mh. Eh. Che cosa vuol dire? Ah. Quindi quindi pot potrebbe essere che la doma che la tua domanda li ha imbarazzato il t il tuo interlocutore?
Esatto se magari fanno così io capisco no, che magari li ho messi in imbarazzo. Perché io sono la prima che ho studiato i miei atteggiamenti, e quando faccio così anch'io è perché magari non so veramente che risponderti, mi hai imbarazzato. Così come quando parlo con qualcuno che non mi è simpatico tendo molto spesso a, mhmm, diciamo, mhmm, impettirmi, no. Come si suol dire, E quin
Mh. Mh-mh. Eh. Ah, irrigi irrigidirti un po' fisicamente.
Esatto e invece quando tu sei, mhmm, abbastanza diciamo amichevole con una persona ti rilassi, lasci le braccia che vadano lungo il corpo quindi ti metti una postura più aperta. Quindi, oltre il sorriso, sicuramente anche la gestualità fa la sua differenza. Poi come ti dicevo il sorriso può essere utilizzato, ehm, non per forza poi comunque in maniera genuina. Io posso anche dirti in maniera gentile, sei proprio maleducato, però te lo dico con il sorrisetto alla fine, in modo tale, che ecco te lo dico te diciamo, ti liscio un po' la cattiveria che ti dico no, come si suol dire.
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì ho capito, ho capito. E secondo te se dovessi dire tre cose no, dare un consiglio breve a una persona, mhmm, una f una ragazza, un ragazzo, che si appresta in un ambiente dove non conosce nessuno a conoscere qualcuno, ehm, che consigli daresti di come proporsi?
Allora sicuramente fare una presentazione quanto più naturale possibile, meno costruita e ponendosi con quella che è un atteggiamento calmo. Calmo però appunto come dicevamo solare. Mostrarsi come una persona contenta, non una persona che ha il mondo addosso perché questo a prescindere ti rende molto pesante no. Cioè tu ti presenti
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Eh beh.
e ti mostri già così appesantita, le persone dicono: "Ma che cosa sta passando questa?"
Cioè, risulti anche un po' troppo problematica magari, troppo cupa, non lo so, mhmm, pesante, mh.
Esatto. Esatto la gente non ha piacere a conoscerti. E poi sicuramente di cercare di introdurti no, se stanno già effettuando un discorso, nel discorso, senza però essere invadente. Non devi diciamo appunto es entrarci per forza. Appena vedi un argomento generico del quale stanno parlando e il quale puoi dire anche tu qualcosa ti introduci però ecco, e come ti dicevo, non è che devi se magari stanno parlando della pizza che la nonna ha fatto e tu la nonna di questa persona non la conosci non è che puoi dire:" Ah davvero! Allora parlami di tua nonna". Perché sarebbe forse un po' invadente a mio a mio parere.
Eh certo. Sì. Eh beh. Mh-mh.
Quindi questi, diciamo, sono i consigli più generici. E poi di stare rilassati perché alla fine, poi tutti, no, conoscen conosciamo, vogliamo conoscere nuove persone, e si può fare in maniera tranquilla, n non sono mostri le persone con le quali andiamo a parlare; quindi bisogna essere tranquilli sotto questo punto di vista.
Tu sembra che tu abbia delle capacità veramente naturali per proporti in un modo così solare e sorridente, che hai appre che hai, diciamo hai re ereditato da tuo padre. Ma se qualcuno, invece, è un pochettino più introverso, ti è mai capitato di, magari, incontrare qualcuno che è un po' più introverso? Ehm, che cosa gli consiglieresti per se non riuscisse a sorridere, diciamo?
Mh. Allora, paradossalmente ero io quella introversa prima, e quindi ti dico che io so ho passato l'adolescenza ad essere quella che voleva essere invisibile, e poi ho capito che se, mhmm, gli altri non ti invitano alle cose; quindi devi essere tu che devi darti una svegliata e fingere di essere sociale socievole, no; a volte anche a me non va di parlare con la gente, però se ne ho bisogno, lo faccio. E quindi bisogna che gli introversi, a un certo punto, capiscano di doversi svegliare perché, altrimenti, non verranno inclusi dagli altri.
Ah. Mh-mh Ahn. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Capito. E poi probabilmente, piano, piano, diventi più estroverso e inizi a sorridere naturalmente, e e vieni invitato, vieni cercato.
Esatto. Esatto. È è un allenamento. Forse anche un po' indossare un'imma una maschera sociale; però è utile. Poi è normale che ci si dedica del tempo in cui si sta soli. Io ancora preferisco stare molto tempo da sola, però, quando esco indosso questa maschera sociale.
Mh-mh. Okay. Ho capito. Ti ringrazio per avermi raccontato la tua arma segreta del s del sorriso per rendere gli incontri piacevoli e interessanti. Grazie mille.
Grazie a te.